अरे वही! <chuckles> ये तो थोड़ा, ज़्यादा ही खराब हो गया, दोस्त के लिए। लेकिन हाँ, जैसे कि मतलब कि जैसे अपना से सेकंड वाला सबटॉपिक भी है ना, कि कोई विशेष यात्रा गंतव्य है जिसने आपके जीवन को बदल दिया। तो मैं कहूँगा जो अहमदाबाद वाला जो मैं अपने घर आया अहमदाबाद से, तो गुजरात से आया ना तो मतलब जो ये गंतव्य था ना इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इसने मेरे को क्या-क्या सिखा दिया, एक तो रियल लाइफ़ में अपन कैसे-कैसे जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम को फेस करना सिखा दिया। और तो और इससे, इससे जो दोगुना सिखाया मुझे कि जो अपने जो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो किस प्रॉब्लम में है और वो उस प्रॉब्लम से कैसे लड़ रहा है वो भी सिखा दिया मेरे को। क्योंकि काफ़ी तरह के लोग होते
हाँ जी। हाँ जी। जी, जी। जी। जी, जी। अच्छा। जी। हुँ। जी,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 बिल्कुल सही आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में सोचते हैं कि हमारी समस्याएँ ही बड़ी हैं। लेकिन जब हम लोग यात्रा करते हैं तो एक दू कइयों मतलब यात्रा के दौरान मतलब हम लोग नहीं सैकड़ों लोग से बात तो नहीं करते हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों, को देखते तो हैं ही हैं। तो उनको देखते हैं तो उनके बारे में मतलब थोड़ा समय निकालते हैं तो उनके मतलब चीज़ों को गौर करते तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ, इनकी समस्या तो हमसे भी बड़ी है। और वहीं हम लोग जो हैं छोटी-छोटी समस्याओं को सोचते हैं कि अरे! हमारी समस्या इत्ती बड़ी हमारी समस्या इत्ती बड़ी है लेकिन जब यात्रा करने हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग को पता चलता है कि हाँ, इस लोगों के पास सब सबके पास अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं, और कौन किस समस्या से कैसे डील कर रहा है वो चीज़ सीखने को भी मिल जाती है हम लोग को।
जी। जी। जी। हुँ, हुँ।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
जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, लेकिन आज क्योंकि मानसिकता ही ऐसी हो गई है, कि जो है आदमी दो रख वक़्त की दाल-रोटी से खुश नहीं है। हर समय मतलब आजकल जैसे क एक गाँव, छोटी जगहों पे तो फिर भी ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठीक है, लेकिन आजकल शहर की अगर ज़िंदगी देखी जाए, तो शहर का आदमी जो है हमेशा जो है पैसे के पीछे ही पड़ा रहता है, लगा रहता है उसको मतलब बहुत अ, क्योंकि उसके खर्चे ही इत्ते होते उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इत्ती होती हैं। तो शहर शहर वालों के पास मौका ही नहीं मिल पाता है कि, अपने और अपने परिवार वालों के लिए 2 पल निकाल सके अपने जीवन से।
जी। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, बिल्कुल सही बात है। जी।